Ừm hứm, ờ, thì mong là như bạn nói là mình sẽ cố gắng để, à, chắt lọc những cái, à, mục tiêu mà nó ngắn gọn nhất có thể, ờ, và cũng như là cố gắng thực khiện thực hiện từng bước, ờ, bởi vì <chuckles> chắc chắn là cái gì nó cũng phải có quá trình và cái sự kỉ luật thì nó mới thành công được, còn nếu mà mình cứ, ơ ưm, ừm, còn mình cứ bỏ dở như thế này thì mình nghĩ là mình mình cũng sẽ không áp dụng được cái gì hết. Ờ, và có đôi khi là mình đã, ờ, chưa thực sự sử dụng cái phương pháp mà nó đúng, nên là mình bị cảm thấy nó nó quá sức với mình hay là nó quá nhiều, thì mình sẽ cố gắng để cắt giảm những cái gì mà trọng tâm nhất và cũng như là ngắn gọn nhất để, ơ, có thể dễ dàng quản lý và không bị choáng ngợp, ừm, bởi cái số lượng.
Ừm. Đúng rồi. Công nhận nha, bạn đúng rồi đó, ừm, ừm. Ừm. Ừ, ừ. Ô kê.